عايزِك تقولي لي كده لو عندِك طرق بسيطة يعني تعيدي بيها بناء الثقة بعد غلط مثلًا عملتيه أو كده؟
هو بصراحة أهم حاجة في الموضوع ال الساعات الأولى من الحادث الأليم ده. زي بالضبط ما بنعمل كده في حادثة بجد فعلًا الإسعافات الأولية، يعني م ما تتغاضىش عن اللحظات دي و وت يعني تكبر على إن أنت تعيشها يعني، لإن أنت كده هتقفل على جرح بكل آآ، آآ، يعني مشاكله وهيطلع ف في الآخر صديد، وبالتالي المشكلة لازم تتحل في اللحظة دي، إن أنت تعيش اللحظة دي بس بشكل صح، يعني آه تزعل آه ت ت تحس بالألم وإن أنت متضايق و و وبالإحباط بس وأنت جوّاك جزء عارف إن ده حاجة آآ، ما مؤقتة يعني دايمًا عندك الإحساس ده إن إمم.
جميل. طيب يعني م لو ده حصل آه، آه اتفضلي.
لأ كمّل.
آآ، كنت هاقول لِك طيب لو مثلًا ده حصل وفعلاً يعني في غلطة حصلت آآ، إزاي بقى يعني إيه الخطوات كده اللي بتاخديها علشان تعيدي بيها ب بناء الثقة والكلام ده يعني، هل في خطوات كده بتمشي عليها والّا يعني الموضوع بيمشي إزاي؟
ما هي أولًا إن أنت تعترف إن في حاجة حصلت مؤلمة أو مضايقاك، وإن أنت تعترف كمان لنَفْسك إن ده حاجة مؤقتة، أنت يعني أنت ما تلومش ي آآ، أو ما ت ما تجرحش في نَفْسك آآ لأ، قول أنا غلطت أنا بَني آدم وغلطت، بس أنا كبَني آدم أنا كويس يعني، دي مبدئيًا لازم تكون عندك وجوّاك في قناعة بإنّك أنت آآ، افصل نَفْسك يعني بمعنى أصح عن الفشل ده.
جميل، طيب ولو مثلًا يعني كانت ال ال يعني ال اللي حصل ده، أو الغلط اللي حصل، كان اتجاه شخصي، آآ هل ب بيبقى سهل عليكِ إنِّك مثلًا تعتذري وتقولي آسف، والّا بيبقى صعب عليكِ شوية؟
آآ لأ، هي أولًا لازم ب فعلًا، لو لو في إن أنت حاسس إنِّك فعلًا أنت ال الطرف المُخطئ، آآ لأ طبعًا، لازم تعتذر، وتعتذر، و و وتحلل الموقِف يعني، عشان ما تعملش الخطأ ده تاني، أو عشان ما يبقاش الموقِف ده تاني، تقف يعني بنَفْس الإحساس إن أنت مذنب كده مرّة تانية، فلازم تحلل أنت عملت كده ليه، هل عملته حاجة عرضيّة، والّا دي اختلاف شخصيتك؟ إمم.
آه، اللي هو يعني لازم تبقي مدركة الأول للغلط، علشان يعني تبقي فعلًا اعتذارِك يبقى طالع عن من القلب يعني، ما يبقاش اعتذار وخلاص، صح كده؟
آه بالضبط، عشان يبقى ب أ اعتذار بنّاء يعني، أنت بتبني على حاجة، مش للشخص بس، لنَفْسك، إن أنت الخطأ دَوّة، لأ، مش هيتكرر، لإن أنا اعترفت بيه.
جميل، طَب يعني أنتِ مثلًا آآ حصل معاكِ قبل كده مثلًا موقِف في الشُغل مثلًا، أو بين مثلًا زملائِك، وحصل معاهم كده كانت مشكلة مثلًا، سوء تفاهم، آآ خلّت الثقة تهتز مثلًا، وبعد كده يعني، إن الموضوع عرفتِ تضبطيه، والّا ما عِشتيش حاجة زي كده؟
لأ، طبعًا ما فيش حد ما عاشْش اللحظة دي، إن هو آآ مثلًا يدخل في إختبار أكتر من مرّة، ويفشل فيه، أو حد يدّي له تعليق، فيلاقي و وحد تاني يأكد التعليق ده عن مستواه في الشُغل مثلًا، فلأ، أنا أبتدي أقف مع نَفْسي، با دام ال التعليق ده اتقال أكتر من مرّة، ومن ناس ش إن يقال عليهم ثقة في مثلًا في المهنة، آآ فأنا لأ، لازم أقف مع نَفْسي، واشوف آآ هل الأمر محتاج تدريب؟ هل الأمر محتاج إن أنا أكلمهم، وأقول لهم لأ، أنتم فاهمين غلط؟ أشوف آآ يعني إزاي العلاج هييجي فين؟
آه جميل، يعني أنتِ بتخافي بقى إن وقتها مثلًا ال إن ممكن الموضوع يكبر أكتر والعلاقة تبوظ أكتر، فبتبتدي بقى تحِلّيها من الأول يعني وبتاخدي بالِك صح كده؟
امم. هو أحلى حاجة في الدنيا هي ح إنك ت تحل فعلًا المشاكل أول بأول، سواء بقى في علاقة في شغل، إن أنت ما ت آآ، تقولش لأ هي ت يعني أنا لأ أنا مفهوم، أنا ال الناس فاهماني آآ، فمش لازم أفسر نفسي، في ناس بت فعلًا بتكابر على إنها آآ، تشرح "لأ، أنا قصدي كذا مش كذا." يعني في ناس بتفهمك غلط ده طبيعي و وارد جدًا، ففي ناس بتكابر في النقطة دي.
جميل. آه، اللي هو ما بيحبوش يعتذروا، يعني بالنسبة لهم كلمة آسف دي بتبقى كبيرة أوي عليهم.
آه بالضبط، وما بي وبيكابروا كمان إن هُم لأ، أنت اللي فاهم غلط، أو <chuckles> أنت اللي فاهمني غلط، أنا كان قصدي كذا وكان لازم تعرف إن أنا كان قصدي ده.
طَب يعني الناس دي لو أنتِ قابلتيها بتتعاملي معاها إزاي؟ يعني أنتِ مثلًا لو حد كده آب أنتِ مستنية منه اعتذار لقيتيه مرة واحدة لأ، و وأنتِ اللي غلطانة و وبيقلب اللي هو إيه؟ زي ما بيقولوا قلب الترابيزة كده، يعني بتتصرّفي إزاي؟
فدي أنا قصدي أنا امم. امم، هل على حسب مكانته في الموضوع، هل هو إنسان لازم هاتعامل معاه إجباري؟ فساعتها هاحاول أت أتعامل بشكل سطحي شوية، من غير النقاش أو جدل في أنت تقصد إيه وما تقصدش إيه؟ في نفس الوقت أوضح وجهة نظري في اللي بيعمله، لو كان حد يعني كده عادي آآ، عرض في حياتي عرض مش شخص يعني مُهِم آآ، هاقول له أنت صح. <laughs>
آه، يعني اللي هو بت بتمشي الموضوع وخلاص علشان إيه؟ أنتِ كده كده عارفة إن إن مش مهتمة بيه يعني.
أيوه، أنا يعني مش هاغيّر البشر يعني آه، بالضبط مش هاغيّر البشر.
بالضبط آه، يعني الطبع بيفضل ثابت، طَب يعني طب أنتِ مثلًا عندك علامات كده بتبين لك آآ، إن فعلًا اللي قدامِك ده يعني هو مثلًا لو عمل معاكِ موقف و وجه اعتذر وكده آآ بيبقى فيه علامات مثلًا بتبين لِك إن هو فعلًا آه اتغير وإنه مش هيكررها تاني، والّا أنتِ بقى يعني بتتعاملي بطيبة وخلاص اللي هو بتعدي وخلاص؟
امم، امم. هو عارف الواحد اللى زي ما بنقول باسامح بس فاكرة؟ هو نفس الفكرة دي، إن أنت تسامح آه، وتنسى، وتتعامل على إن الموضوع مش تنسى بقى تسامح بس ما تنساش، يعني أنت تتعامل ب آمم، بأريحية يعني وخلاص الدنيا خلصت، بس لأ ال التكرار بقى هيحصل يبقى فيه تعامل آخر.
جميل. آه، بس يعني بتبقي إيه مثلًا لو حد عمل معاكِ ال الموقِف زي ده بتبقي حاطة عليه علامة كده، اللي هو إيه آآ، ما ب يعني نقدر نقول إن الثقة ما بترجعش زي الأول صح كده؟
ما هي ب باقول لك بتعتمد إن أنت ده اتكرر تاني، ده غير مقصود، ده كان كان مُهين زيادة عن اللزوم أو كان متعِب أوي نفسيًا عليّا، أقيس الأول الشخص ده عمل ده ليه، هل في نوايا سيئة جو وراها والّا لأ؟ ده كُلّه بي بيتحسب وأنت بتسامح.
جميل، طَب يعني هو في كده مقولة بيقولوها إن اللي اتكسر عمره ما يتصلّح آآ، أنتِ شايفة إن دي لم يعني من كلامِك يعني آآ، بتقُولِي إن هي بتبقى على حسب الموقِف فهل المقولة دي آآ، ثابتة فعلًا والّا بتتغيّر بقى على ال ال المعايير اللي أنتِ قُولتيها؟
لأ، هي بتتغيّر طبعًا على حسب فعلًا الموقِف، يعني أنا اللي اتكسر دوّة ممكن يكون حاجة آآ، قابلة للتصليح وحاجات تانية زي مثلًا الخزف مثلًا ديّه يتكسر وخلاص باي باي. فعلى حسب كمان الحاجة دي الشيء اللي اتعمل ده في حاجة نفسيًا أنا ما ينفعش آآ، أغفرها أو أسامحها والّا حاجة و عادي البشر بتخطئ الناس كُلها آآ، أنا شخصيًا بأخطئ في حق ناس في حق بس المهم بقى آآ، نوعية الخطأ وفي إيه، في ناس مثلًا في كرامتك فدي خلاص حاجة ممكن ما تتصلّحش من آه، ما ترجعش زي الأول غير خطأ مثلًا إن هو حد آآ، مثلًا نسي عيد ميلادي أو نسي مش عارف يعني على حسب <tsk> م قيمة الخطأ ومستواه جوايا نفسيًا.
حاجة كبيرة يعني، مش مش حاجة بسيطة. جميل، طيب يعني أنتِ بقى بالنسبة لِك مثلًا بيبقى يعني بيبقى عندِك وقت معين مثلًا إن أنتِ عشان تحاولي ت ت تعيدي إن أنتِ تثقي تاني في الشخص ده اللي هو عمل موقف وحش، والّا يعني عادي مجرد إن هو بيعتذر خلاص؟
لأ هو الأهم من ده بصراحة واللي ما بافكرش فيه أوي، إن هو اللي لازم يثبت لي إن هو لازم أعيد الثقة فيه، إن أنا أثق في نفسي، إن أنا أ أعيد حساباتي مع نفسي وأشوف أنا فين في المشكلة دي، أنا الخ المخطئ والّا ال يعني المظلوم أو كده. آآ، هو بقى اللي عليه إن هو الجهد إن هو أعيد الثقة فيه دي بتاعته هو مش بتاعتي.
جميل. آه، فاللي هو يعني بتحاولي إن إن يعني هو المفروض هو اللي اللي يحاول إن هو إيه؟ إنه يكسب ثقتك فأنتِ بتحاولي يعني إيه ما يعني ما ما تفكريش في الموضوع، لإن هو اللي غلطان فهو اللي المفروض ي يصلح ده ما مش أنتِ يعني.
بالضبط، بالضبط، تمام.
طيب و ونفترض مثلًا إن إن إن أنتِ كنتِ يعني الموقف ده زي ما أنتِ قُلتِ مثلًا لو كان في الكرامة أو كده فدي بتبقى حاجة يعني بتجرحِك مثلًا بنسبة كبيرة آآ، ومش قادرة تتقبلي الاعتذار آآ، هل كده خلاص يعني كل حاجة بتنتهي والّا ممكن مثلًا يبقى عندك آآ، تطلبي ضمانات اللي هو مثلًا مثلًا يفضل يقول لِك اللي هو لأ مش هي مش هيتكرر تاني الموقف ده منه والكلام ده، والا بتمشي الموضوع إزاي؟
آآ، هي نفس فكرة برضه هو مين، هل حد أنا مجّبرة إن أنا أتعامِل معاه والّا حد ممكن آآ، عدم وجوده مش فارق، يعني أ مش هاقدر أعمِل كده مثلًا مع أخويا مش هاقدر ك أعمِل كده مع ابني آآ، في الزوج ما بين بين قدر حُبّي ليه مثلًا آآ، يعني ع على حسب لأ على حسب الشخص وقيمته، وبرضه آآ، على حسب هو عمل كده عمدًا مع سبْق الإصرار والّا آآ، ما كانش قاصد.
جميل، فلمّا ن عيله الموقِف بيتغيّر يعني. طيب ويعني وقتها مثلًا م تميلِي إنِك تدخّلي طرف آآ تالت ما بينكم عشان تحلّوا الموضوع والّا لأ بتحبي إن أيًا كان بقى ب يعني إذا كان بقى كان ال اللي هُم الشخص ده كان مثلًا من العيلة أو من الزمايل في الشغل آآ، بتحبي تمشّوا الموضوع ما بينكم والّا ب ممكن تميلي إنِك تدخّلي س شخص تالت تحلّوا الموضوع معاه؟
لأ، لأ، أنا أحب أوي إن هي تبقى في سرّية في الموضوع قدر الإمكان طبعًا، لإن أنت طول ما أنت آآ، بتتعامل مع الشخص اللي عامل الحاجة وهو بيتعامل معاك، فأنتم بتوصّلوا أسرع من إن وفيه وسيط، يعني لو في وسيط في النُص عمره ما هيفهم مشاعري بنَفْس الك الكميّة والقدر، ولا هيفهم مشاعر اللي اص قصادي وهو آآ، عمل كده ليه أو كده بنَفْس القدر فهو كفيل بإنه يتكلّم عن نَفْسه وأنا كفيلة بإني أتكلم عن نَفْسي.
جميل. تمام، طيب يعني مثلًا آآ، لو حد كده يعني ب جِه اعتذرلِك ك عن موقِف فأنتِ وقتها ب بتحاولي إنِّك مثلًا آمم، يعني ممكن مثلًا ت تفهميه ب ب ب مثلًا، عبارات ممكن تقوليها اللي هو آه أنا م أنا متفهمة مثلًا إنّك عملت كده ب ب علشان مثلًا كنت شايف الموضوع بطريقة معيّنة ف فاضطريت إنّك تعمل ده، والّا ما لأ يعني بتبقي ب ساكتة وسايباه هو يتصرّف بقى ويحلّه بمعرفته؟ يعني حتى يعني خلّينا نقول اللي هو لو كان بعيد عن حوار الب الكرامة وكده يعني لو أي موضوع تاني؟
آه، آه، آه. لأ، هي آآ، فرصة التبريرات بقى مُتاحة طبعًا، إن حد يدّي لك تبرير هو عمل كده ليه آآ، بس هو ي إن يوصل لعقلي بقى ومن والمنطق عندي إن هو فعلًا آآ، اللي بيقوله ده صح أو اللي هو التبرير دَوّة وارد، لإن أنا مش ملاك، وهو مش ملاك، فاحنا الاتنين آآ، عارفين إن ممكن حد يُخطئ، بس إن هو يعتذر ويفهم إن هو آآ، ده مش هيتكرر يعني يدّي كده حيسيات كده معيّنة داخل الإعتذار، فيدّيني تبرير كمان من ضِمن يعني.
جميل. مضبوط. طيب ومثلًا يعني يعني شايفة طيب إن مثلًا لو حد آآ، فعلًا غلط آآ، الأحسن إن هو ييجي يعتذر على طول والّا مثلًا يتهرب؟ يعني فيه ناس بتتميل اللي هي إيه خلاص هي طالما غلطت وشايفة اللي قدامها ده آآ، فعلًا عنده حق آآ، بتتهرب آآ، ب ب خلاص بقى بتقول إن هي إيه ما تتعاملش معاه وخلاص آآ، أحسن ما تروح تعتذر والكلام ده فأنتِ شايفة الهروب أحسن والّا إن هو ييجي على طول يستعجل وييجي يعتذر؟
لأ أكيد طبعًا إن أنت ت تعتذر وقت الجرح نفسه، يعني بالضبط زي ما قُلنا في بداية كلامنا، ده مفروض جرح مفتوح، فأنت عايز تخلي الجرح ي يفضل مفتوح، فيتلم عليه بقى التراب وال حاجات اللي ممكن تزيده تأجيجًا، والّا عايز ت تخفف من أث آآ، من أثره عليك؟ فلو الشخص ده أنا أعني له حاجة فأكيد هيحاول بسرعة إنه يخفف الجرح ده.
جميل. بالضبط. مضبوط، يعني الصراحة كويس جدًا إن إنك ذكرتِ برضو النقط دي آآ، وهي يعني حاجات تم فيه موازنة جدًا وأنتِ برضو قُلتِ إن إن زي ما أنتِ بتغلطي واللي قدامِك وارد إنه يغلط بس يبقى إيه؟ غلط مقبول وفي نفس الوقت آآ، يعرف يعتذر صح فيعني حقيقي عايز أشكرِك جدًا على وقتِك وعلى مشاركتِك.
حقيقي. شكرًا ليك.